Heu, bah écoute, heu, oui j'ai, heu, j'ai une routine assez, heu, régulière, hein. Après, heu heu, bah, elle bouge aussi. Je pense que les saisons jouent aussi sur, heu, ma forme. Heu, voilà, par exemple, heu, l'hiver ou heu, à l'entrée heu, de l'automne ou voilà. Heu, j'ai j'ai plus besoin de repos, j'ai plus besoin d'être, heu heu, au au au chaud, sous ma couette, enfin voilà. Donc un peu plus, heu, un peu moins, heu, actif, heu, active et heu, donc le matin, oui ça c en ce moment je me réveille heu, vers 04:00 heu, 05:00, heu, c'est pas génial, hein, je suis pas contente de ça, mais bon c'est comme ça. <chuckles>
Ouais. Bien sûr, ouais. Tu te réveilles à à 04:00 ou 05:00, c'est ça?
Heu, ouais, je sais pas pourquoi mais je je
Ah, heu, d'accord, c'est c'est pas intentionnel?
Non non du tout. Heu, je pense que ça a vraiment rapport avec, heu, la saison parce que le soir je suis fatiguée beaucoup plus vite
D'accord. Ouais. OK.
voilà. Heu, je pense que c'est parce que je marche, heu, avec le soleil. Voilà et donc je vais me coucher un petit peu plus tôt que d'habitude et du coup beh, je suis réveillé plus tôt. Bon.
Ouais. Ouais d'accord, heu, O OK, effectivement ça peut avoir, heu heu, la saison et le l'heure du coucher de soleil, heu, plus de, voilà qui est plus tôt que qu'en été peut, peut avoir, heu, cette in incidence là et est-ce que justement, toi peut-être que, heu, tu tu disais que tu marches avec le soleil et un peu, voilà sur le même sujet, est-ce que tu as besoin d'aller en extérieur? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait du bien d'aller, heu, pourquoi pas faire une balade, heu, en fin de journée en extérieur dans la nature, ou prendre l'air frais? Est-ce que c'est une habitude que tu as mise un petit peu dans dans tes journées?
Oui. C Oui. Pas du tout. J'en, heu, je ne <chuckles> je ne ressens aucun besoin de ce côté là. <chuckles> Bon des fois bien sûr j'ai besoin, heu, voilà comme je te dis, du soleil, du coup comme j'ai un grand jardin, heu, voilà je je. Je me mets sur mon trans transat et puis mais en plus il fait j'ai l'impression qu'il fait, heu, vachement plus chaud dehors que dedans. <chuckles> Donc heu, voilà des fois, oui c'est c'est agréable parce que beh heu, j'ai j'ai un petit peu froid à la maison donc je sors et heu, je me je me revigore avec le soleil. <chuckles>
Non d'accord. OK. Mouais. D'accord. Ouais, d'accord. OK, d'accord, je vois et est-ce que le fait de ne pas avoir de collègues de travail ça, ça joue sur ton ah tu tu as des collègues de travail, ouais?
Si j'en ai! Bah oui j'en ai plein! J'en ai plus d'une trentaine.
OK, donc heu
On a un groupe, heu, super, heu heu, lié. Heu, voilà et puis on rigole, on fait plein de choses, on s'appelle, heu. <chuckles> Ouais, j'en ai plein. <chuckles>
Ouais. OK. OK, génial, d'accord. J'imaginais un télétravail, heu, très solitaire à la maison mais heu, voilà tu si tu as des collègues de travail, j'imagine qu'il y a pas d'incidence sur, heu, sur la sociabilité que peut apporter le le travail
Non. <chuckles> Heu, exactement! On on pourrait croire justement qu'en télétravail on n'a pas de sociabilité, mais c'est pas le cas du tout. Au contraire. Ouais, d'ailleurs tu es trop sollicité. Non je rigole! <chuckles>
D'accord et bien ça peut être, heu ouais. <chuckles> En tout cas merci pour, heu, pour ton témoignage c'était hyper, heu, intéressant et inspirant donc heu, merci à toi.
Et ben, de rien écoute, c'était un plaisir de partager ça avec toi. <chuckles>